Ach so, okay, ja das ist natürlich <laughs> das ist natürlich, äh, auch 'ne Option, ähm, aber ich meinte eigentlich eher wie das da mit deinem Ritual aussieht, also zum Beispiel, du hast ja gesagt, dass Yoga sehr wichtig für dich ist, um in den Tag zu starten, aber dann, wenn das mal so 'n bisschen stressiger ist und du hast verschlafen oder du musst auf einmal spontan los. Wie gehst du dann damit um, dass du dann kein Yoga machen kannst, also machst du dann so 'ne Mini Version? Ah, ok Ja. Mhm.
Äh, Hinfahren. Es kränkt mich. Es kränkt mich wirklich. Ich brauche Yoga, um morgens fit zu sein. Also viele Leute denken wirklich, Yoga ist irgend 'nen Hobby oder so was. Das ist 'ne Leidenschaft. Das ist wirklich eine mentale Ruhe, die ich mir jeden Tag aufbringe, und vor allem selbst wenn meine Freundin jetzt zum Beispiel mir nicht diese 10 Minuten gibt, um vor unserem Treffen oder was wir haben, zu meditieren, dann fühle ich mich auch 'n bisschen blank und als würde meine Seele eingesperrt sein, aber durch dieses Lockern, also durch das L Yoga, durch das Meditieren, durch das Staubsaugen und so, fällt, ach, irgendwann meine Seele einfach frei und es fühlt sich besser an.
Mhm. Was meinst du mit Staubsaugen?
Ja, manchmal tue ich auch morgens Staubsaugen, oh, weil
<giggles>
oh, um halt mein Zimmer sauber zu halten.
Ach so, ja, okay, das hast du gerade so 'n bisschen reingeworfen, deswegen dachte ich, das ist vielleicht irgend 'ne Metapher oder so, wo du sagst: „Ja, das, äh, saugt so 'n bisschen meine Seele rein“ oder so. Deswegen dachte ich, ähm, da frage ich mal lieber noch nach, aber ja, Staubsaugen. <laughs> Ach so.
Genau das meinte ich, doch ja, das war das war das war wirklich 'ne Metapher. Und, äh, ich finde es echt erstaunlich, dass du die durchschaut hast.
<giggles> Ja, kein Problem, ne? Also, ich höre dir ja auch aufrichtig zu und dann ist es natürlich auch wichtig, solche Metaphern zu durchschauen, ne?